ああ、ステレオはい。
初期の頃のそう、ステレオになってないんですよ。あの、で、無理やりステレオにした、え、レコードとかあって、右と左変に分かれてたりとかですね。うーん。
ああ、なるほど。 うわ。 うわ、じゃ、その音質の面でも全然質が違ったんですね、昔と。へえ。
違うんですよね。そう。で、だんだん、えっと、テープを、なんていうかな、2回取って2つのテープを回して混ぜるとか、要は、あの、疑似4チャンネルみたいなのがかとかやったりとか、で、ようやっとはっチャンネルぐらいまでいったんじゃないかな、その最後の頃に。でもまだデジタルでできないので、あの、アナログでやんなきゃいけないので、このトラック、こことこ取って、で、きあの、昔の人たちって、あの、テープを切って繋げてとかやってる時代の、ん、あの、エンジニアさんと一緒に仕事をされてたみたいですけど。
うん。 うわ、大変。 はいはい。 はあ。 うわ、大変。 うーん。 はあ、なるほど。
そうですね。それで、そん中で逆回転させて出した音を入れるとか、なんか、結構無茶苦茶なことをされてたみたいで。
うわ。 きゅうわ、すごい。今ではなかなか考えられられないというか。へえ。ちなみに、その、ビートルズの曲に一番初めに出会ってビビってきたのって何歳ぐらいでしたか？
そうですね。うん、そう思いますね、うーん。 うん。 えっと、だから、中学生だからじゅうよんさいとか。
ああ、中学生。 ああ、じゃ、ほんとに青春真っ只中ですね。
でそうですね。で、その頃って、あの、まだ J ポップが今ほど、あの、のしてまだ歌謡曲と演歌しかない時代だったので、J ポップ君がまだこれから、あの、はなんか、はその頃始めた人たちが将来の J ポップに繋がってるんだけど、まだないので、あの、正直言って洋楽の方がみんな聴いてた。その頃は。
うん。 はい。 え、なるほど。 うーん。 はい。 なるああ。 あ、そうなんですね。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
じゃ、ほんとに今の現代みたいに洋楽より J ポップがっていうのではなく、ほんと真逆というか、J ポップがないから洋楽を聴いてたっていう。
あ、そうですね。はい、そうです。あの、日本の映画がつまんないつて、ハリウッドのしか見てないのと、まあ、ほとんど同じですね。
はあ、なるほど。
うーん、そうですそうです。で、どうしたのかな、それで。で、その頃ちょうど、んあの、当時かかってた曲は、あの、クイーンのボヘミアン・ラプソディーとかそういうのが、今週の1位とか出てくるわすよ。こういう時代なんですけどそうそうそうそう。
はい。 有名ですね。なるほど。
で、ビートルズは、も、解散してたので、ソロで出してる曲がたまに、ちら、ちらって入るぐらいで。うーん。そう。だけどやっぱり、こう
うん。 うーん、なるほど。